อา อ คะ
อา พี่จะซื้อช็อกโกเลตเก็บไว้เนาะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันมาก ๆ แล้ว อย่างเงี้ย
อืม ค่ะ
ไม่ไหวแล้ว รับไม่ได้แล้ว มันก็จะปวดหัวนะ พี่ก็ใช้วิธีเนี่ยทานช็อกโกเลตไว้ ก็จะมีช็อกโกเลตอยู่ในตู้ อย่างเงี้ยค่ะ ก็จะ อาจเป็นช่วงพักแล้วก็มาทานแล้ว อย่างเงี้ยอะค่ะ แต่มันช่วยได้แค่แป๊บเดียวอะค่ะ เพราะว่ามันเหมือนกับเป็นน้ำตาลเนาะ แล้วก็รู้สึกว่าน้ำหนักเพิ่มด้วย ซึ่งพี่ว่ามันไม่ ไม่น่าใช่ ไม่น่าใช่วิธี อือ
ค่ะ อ๋อ ใช่ อืม อา อ๋อ อ๋อ ใช่ ใช่ค่ะ อ๋อ เหมือนแทนที่จะลดความเครียด เหมือนจะลดความเครียดดันเพิ่มความเครียดขึ้นมา ใช่ไหม คะ?
อา อย่างงั้นเลย ใช่ค่ะ ทำให้แบบ อ่า เรารู้สึกว่า มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น อย่างเงี้ยค่ะ พี่ก็ไม่อยากได้ อย่างงี้เนาะ ก็เลยแบบลองหาวิธีอื่น ก็คือใช้วิธีนี้ด้วยการนั่งสมาธิกลางคืนก่อนนอนทุกวัน อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็สุดสัปดาห์ ใช่ <chuckles> ก็อย่าง อย่างน้อยสุด 30 นาทีค่ะ ทุกวันเลยค่ะ 30 นาที
อืม ค่ะ อา อือ อืม อา ทุกวันเหรอคะ? ประมาณกี่นาทีอะคะ? โอ้โฮ นานมากเลยนะคะ เก่งมากเลยนะคะ เนี่ย ใช่ค่ะ นานมาก
นานเหรอคะ? โอ้โฮ อาจจะเป็นเพราะฝึก ทุกวันนะ เมื่อก่อนพี่ก็ทำไม่ได้อย่างงี้
อืม แล้ว แล้วตอนที่พี่ พี่ที่เริ่มฝึกอะค่ะ ตอนครั้งแรกอะพี่ทำประมาณกี่นาทีอะคะ?
อาจจะเพราะฝึกนะคะ ค่ะ เต็มที่ 15 นาที
อ๋อ ก็คือค่อย ๆ ฝึกไปแบบทีละนิด ๆ ใช่ไหมคะ?
ใช่ แล้วก็เพิ่มเวลา ค่ะ แล้วก็ค่อย ๆ เพิ่มเวลาของตัวเองลงไป ๆ แล้วมันก็จะรู้สึกว่า อ๋อ อยู่ได้นะ ๆ อย่างเงี้ย พอเราอยู่ได้ก็ปล่อย ปล่อยให้มันเป็นจังหวะเดียวนะ อย่างงั้นแหละ ไม่ต้อง
อืม แล้วคือ ค่ะ อันนี้คือพี่ก็จับ เวลาด้วยไหมคะ?
ไม่อะค่ะ
ก็คือปล่อยไปให้เป็นตามธรรมชาติเท่าที่ ไหว? โอ้
ปล่อยเลย ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะได้เป็นตามที่เราตั้งไว้เลย ก็คือตอนหลังนี้ไม่ต้อง ต พี่ไม่ตั้งเวลานะ ก็เหมือนแบบร่างกายเขาจะรู้เลยอะค่ะว่านั่งได้ประมาณเนี้ย เสร็จแล้วก็เราก็จะรู้สึกแล้วว่าถึงเวลาต้อง ต้อง อ่า ออกจากสมาธิแล้ว อย่างเงี้ย ก็ทำอย่างอื่นต่อ อย่างเช่นสวดมนต์ หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม อืม ค่ะ ๆ อา โอเค
ก่อนนอนพี่ที่จะทำอย่างเงี้ยทุกวัน <chuckles>
โอ้ แล้ว แล้วก็คือ อ ก็ได้ผลตลอดไหมคะ พอเราฝึกอย่างงี้ทุกวัน ก็เวลาพอเราเจอความเครียดแบบเฉพาะหน้า อะไรอย่างเงี้ย มันก็โอเคขึ้นไหมคะ?
อืม ค่ะ ค่ะ สามารถแก้ มันสามารถช่วยพี่ได้นะ ให้พี่เหมือนกับว่า คอนโทรล ตัวเองได้ อย่างเงี้ย ว่าบางทีพี่จะโมโหเนาะ เป็นนะบางทีเราเจออะไรที่แบบว่ากระตุ้นมานิดหนึ่ง อย่างเงี้ย เรารู้สึกว่า ใช่ ขัดใจ <chuckles> เราก็จะรู้สึกว่า อุ๊ย! โมโหเลย อย่างเงี้ย พอโมโหแล้ว เราก็พัด สติ จะแตกแล้ว อย่างเงี้ย แบบ เพราะว่าเจอคำถามแบบรับไม่ได้ บางทีก็เจอคำถามที่มัน อืม อย่างงั้นแหละค่ะ เพราะว่าอย่างว่าเนาะในทีมก็มีทั้งคนดีคนไม่ดี ใช่ไหมคะ
อืม ค่ะ อืม เข้าใจค่ะ ค่ะ เข้าใจค่ะ เข้า จ ขัดใจ อืม อืม ที่เขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่ ไม่เข้าหู อา เป็น เป็นเรื่องปกติค่ะ เป็นเรื่องปกติ
เรื่องปกติเนาะมันเป็นทุกที่ แต่ทีเนี้ยเราก็พยายาม เอ่อ อธิบาย ให้เขาฟังว่า "มันเป็นอย่างงี้นะ เหตุผลที่เราทำอย่างเงี้ย เพราะอย่างงี้นะ" แต่ว่ามันก็มีผลเสีย แต่ แต่พี่ก็จะมองในแง่ดีของเขาด้วยนะ คือเขาก็จะคอยให้เราได้พัฒนา ใช่ไหม?
ใช่ ใช่ค่ะ อือ ค่ะ

อา มันจะเป็นเพลงที่เขาจัดไว้อยู่แล้วค่ะ จัดไว้อยู่แล้ว ส่วนมากจะเป็นเพลงที่ เป็นบรรเลงมากกว่า ก็มันจะเข้ากับสถานการณ์ หรือเข้ากับบรรยากาศในนั้นน่ะค่ะ ส่วนมากพี่ก็จะไป อ่า ที่ร้าน แถว ๆ สุขุมวิท อย่างเงี้ยค่ะ <chuckles> ก็จะมีให้ ให้หลาย หลาย ที่ เออ
อา แล้วกลิ่นล่ะคะ? อา อืม อา อ๋อ แล้ว แล้ว แล้วอย่างพวกกลิ่น กลิ่นหอม กลิ่นอะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ เราเลือกเองได้ไหมคะ?
ใช่ กลิ่นอโรมา ก็ได้ค่ะ ในส่วนนี้เราสามารถเลือกได้ว่า เรา อ่า ชื่นชอบกลิ่นอะไร อย่างเงี้ย ก็จะเป็นพวกน้ำมัน พวกดอกไม้โบราณนะ กลิ่นมะลิ ดอกพุด อย่างเงี้ยอะค่ะ
อืม โอ้ ๆ น่าสนใจ อืม แล้วแบบส่วนใหญ่พี่ก็ไปคนเดียว ใช่ไหมคะ?
ดอกกุหลาบ อย่างเงี้ยค่ะ อา ใช่ค่ะ พี่จะไปคนเดียว ก็จะใช้เวลาบางช่วงในวันหยุด อย่างเงี้ยค่ะ ที่เรารู้สึกว่า เอ๊ย เรายะ เราอยากพักให้ร่างกายสบาย ๆ สัก 1 ชั่วโมง อย่างเงี้ย พี่ก็จะ แพลน ไว้ว่า "อ๋อ เราเสร็จงานตรงนี้แล้วเราก็ไป" ก็จะใช้เวลา หนึ่ง ชั่วโมงนั้น ให้ร่างกายได้ซึมซับ
อา อืม ก็เหมือน เป็น ค่ะ ก็เหมือนเป็นชั่ว เขาเรียกว่าอะไร เหมือนเป็นชั่ว โมงดูแลตัวเอง ดูแลใจตัวเองใช่ไหมคะ? อืม อ๋อ
ใช่ค่ะ อา อย่างงั้นเลย ถูกต้อง ให้รางวัลกับตัวเอง 1 อย่างนะอาทิตย์นี้ อย่างเงี้ยค่ะ <chuckles>
โอ้ จ อา ๆ ๆ ค่ะ แล้ว แล้ว คือมันมีเครียดครั้งไหนไหมคะที่แบบว่า "โอ้ ฉันไม่สามารถรับมือ กับเรื่องนี้ได้คนเดียว" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรือว่ารับมือ ไม่ได้แบบไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่น มีบ้างไหมอะคะ?
อืม จับไม่ได้ แก้ไขไม่ได้ใช่ไหม? อา อา มัน มันก็มีอะค่ะ แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย คนในทีมเราจะช่วยกันอยู่แล้ว ต่างคนต่างถนัดคนละอย่าง ใช่ไหมคะ แล้วพวกเรา พี่โชคดีอย่างหนึ่งที่พี่เจอทีมที่ดีค่ะ เขามีความรับผิดชอบมากเลย ก็คือในช่วงที่มันมีปัญหาตรงเนี้ย พวกเราจะคอยเสนอตัวว่า "อา ปัญหานี้เราแค่อย่างงี้นะ ผมถนัดนี้ ปัญหานี้ น้องถนัดอันเนี้ยค่ะ น้องเสนอตัวได้ไหมคะ?" อย่างงี้ ๆ ๆ อย่างเงี้ย อะค่ะ มันเลยทำให้เรารู้สึกว่า อา ถึงปัญหามันจะหนักขนาดไหนเนี่ย เครียดขนาดไหน แต่เรามีทีมที่ดี อย่างเงี้ยค่ะ มีสมาชิกที่อยู่ในทีมของเราดี มัน เป็น
ค่ะ อืม อา ค่ะ อือ ใช่ โอ้ ดี มากเลยค่ะ อืม อุ๊ย ดี ค่ะ อืม แตะ ใช่ค่ะ เหมือนมี เหมือนมีฝ่าย ฝ่ายแบบสนับสนุนน่ะ เหมือนเป็นกอง กองหนุนเรา ดีมากเลย
อา อย่างงั้นเลย ใช่ ใช่เลยค่ะ ก็เลยรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากเลย อย่างเงี้ย ที่แบบว่าเจอ คนในทีม ช่วยกัน แล้วก็มีความรับผิดชอบมาก ๆ แล้วเนี่ยปัญหาหลาย ๆ อย่างที่มันเกิดขึ้น มันมีค่ะที่เราแก้ไขแทบจะไม่ได้ แต่สุดท้ายจริง ๆ นะ มันก็มีทางออกให้เราอะค่ะ ที่เราแบบ
อืม ใช่ ค่ะ อือ ใช่ ใช่ค่ะ
ไปทางนี้ไม่ได้ เราก็ไปอีกทางหนึ่ง ไปทางนี้ไม่ได้อีก ก็ต้องไปอีกทางหนึ่ง อย่างเงี้ยค่ะ ปัญหามันมีให้เราคอยแก้ไขใช่ไหมคะ <chuckles> มันก็เลย จริง ใช่ค่ะน้อง นั่นแหละ
ใช่ อือ นี่เห็นด้วย นี่เห็นด้วย มีทางเข้า ก็ต้องมีทางออก ถ้าออกไม่ได้ ก็ทุบมันเลย อะไรอย่างงั้นใช่ไหม คะ?
เป็นอย่างงั้นเลยค่ะ เราลุยอย่างเดียว <chuckles> เนี่ย แล้วก็วางแผนกันใหม่ อย่างเงี้ยค่ะ ใช้เวลากับตรงนั้นนิดหน่อย แต่ว่าตอนสุดท้ายมันก็สมูทค่ะ งานเรา สามารถ คอมพลีต ได้ แล้วก็เสร็จทันเวลา
อ ใช่ค่ะ โอ้ อืม อ โอ้

ค่ะ อ วันนี้ วันนี้ไปทำงานมาเป็นไงบ้างคะ? วันนี้ได้ไปทำงานไหมคะ?
จ้ะ เออ <tsk> วันเนี้ยเหรอคะ? วันเนี้ยไปค่ะ วันนี้ก็ ทำงานปกตินั่นแหละค่ะ เพราะว่ามันเป็น ต้องทำงานอยู่แล้วเนาะ ชีวิตของเราเนาะ ก็
อา วันนี้เป็นไงบ้างคะ? อือ อ เออ ใช่ ใช่ค่ะ ก็เหมือนเป็นเรื่องประจำ ไปเลย แล้วบรรยากาศเป็นไงคะ?
ประจำ ใช่ค่ะ ใช่ ก็มี ก็วันเนี้ยมีการประชุมก็เลยอะต้องมีเรื่องที่แบบ มีบางเรื่องที่เรายัง เอ่อ เหมือนกับว่าเรา ยังแบบ discuss กันยังไม่สุด อย่างเงี้ยค่ะ แล้วมันก็เลยเกิดการโต้เถียงในที่ประชุม อย่างเงี้ยค่ะ ก็คือยังไม่จบ ใช่ค่ะ
โอ้โฮ ค่ะ ค่ะ อา อา เหมือนแบบ เหมือน ค่ะ อา อา อย่างงี้ อ๋อ ก็คือเหมือนประชุมยังไม่ แบบว่าเหมือนหาข้อสรุปไม่ได้ใช่ไหมคะ?
หาข้อสรุปยังไม่ได้ ใช่ค่ะ อย่างงั้นแหละค่ะ แล้วทีนี้มันก็เกิดการขัดแย้งกัน เพราะว่า แต่ละคนก็ต้องอ้างเหตุผล แบบเนี้ยนะคะ ทีเนี้ยในส่วนของทาง พี่ก็ใช้วิธีบอกเหตุผลของขั้นตอนการทำงาน อย่างเงี้ยค่ะ แต่ทีเนี้ยมันก็ <chuckles>
อา อา แล้วอย่างงี้ อ อืม อา ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ อือ อา เราก็พยายามอธิบายเหตุผลไป
ใช่ ๆ ก็พยายามอธิบายให้เขาฟังว่า มันควรจะต้องอย่างงี้ แต่เนื่องจากว่าเวลาเรา เรามีจำกัด อย่างเงี้ยค่ะ เราจะต้องเร่งให้มันจบงานให้เร็วขึ้น แต่ทีนี้เนื่องจากว่า อ่า มันมีการ อ่า อย่างตอนเนี้ยเนาะ มันมีฝนตก หลาย ๆ อย่างที่เป็นซัปพอร์ตที่เขาจะต้องเข้ามา อ่า ที่เราสั่ง ของที่เราสั่ง มันเกิดการแบบได้ไม่ครบ อย่างเงี้ยค่ะ แบบเนี้ย ซึ่งลักษณะเนี้ยเราจะต้องแก้ไขอย่างไรดี? อ่า อย่างสมาชิกที่เราคุยกันเขาก็
ค่ะ อือ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อะฮะ ค่ะ อา ค่ะ อืม โอ้โฮ อือ อย่างงี้ ค่ะ ค่ะ
ไม่ยอม ไม่ยอมที่จะหา supporter คนใหม่ หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อา อือ อย่างงี้เครียดเลยไหมคะ?
เนี้ย เนี่ย

อืม ใช่ค่ะ
พี่รู้สึกว่า สิ่งเหล่าเนี้ยจริง ๆ มันก็มีทั้งด้านบวกและด้านลบเหมือนกัน
ใช่ค่ะ มัน มันก็เหมือนแค่เป็น เป็นเหมือนเท่าที่พี่เล่ามา ก็เหมือนแบบเป็นตัวกระตุ้นอารมณ์ส่วนหนึ่ง แล้วก็ เหมือนเป็น ทำให้เหมือนเป็น อ เหมือน เหมือนเป็นคุณครูสอนให้พี่ควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น อืม
เนาะ ใช่ค่ะ กระตุ้น ใช่ค่ะ ให้เราได้ฝึกไปด้วย <laughs> อย่างงั้นเลย ใช่ค่ะ นั่นแหละ ซึ่งพี่ก็มองว่า วิธีเนี้ยน่าจะดีที่สุดแล้ว แล้วก็อีกอันหนึ่งพี่ก็ชอบที่จะไป อ่า นวดด้วยนะ นวดตัว
ค่ะ อา ค่ะ โอ้โฮ นวด นวดแบบนวดสปาเหรอคะ?
<laughs> นวดสปา ใช่ค่ะ ก็จะมีนวดแบบแผนไทย แล้วก็นวดสปา ใช่ไหมคะ นวดสปา ก็คือนวดน้ำมันเนาะ สบาย ๆ
อา ค่ะ ๆ อ๋อ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนวดน้ำมัน ไม่ใช่ อะไรนะ พวกนวดแบบแก้ปวดเมื่อย อะไรงั้นใช่ไหมคะ?
นวด น้ำมัน นวดแผนไทย อา นวดแผนไทยนั้นจะเป็นแก้ปวดเมื่อย ใช่ค่ะ เพราะว่าจริง ๆ แล้ว นวดน้ำมันมันก็จะสบายไปอีกอย่างหนึ่ง ก็คือมันจะเบา ๆ หน่อยหนึ่ง อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ แล้วก็ได้รีแลกซ์ด้วย คุณเคย คุณเคยไปลองไหม?
อ๋อ ใช่ ค่ะ ๆ อ๋อ อืม ก็ ก็มีบ้างนะคะ แต่ก็ ก็ยังไม่เคยได้ลอง แต่เท่า เท่าที่ฟังมาก็น่าสนใจนะคะ เดี๋ยวต้อง เดี๋ยวต้องไปหาดูบ้าง
มีเหมือนกันใช่ไหม? ลองดูสิ อืม ค่ะ มันช่วย มันช่วยได้เยอะเลยค่ะ อย่างเช่นว่า อ่า กลิ่นน้ำมัน ใช่ไหมคะ มันก็ช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายเนาะ
อืม อ๋อ ใช่ อะไร น้ำมันหอมระเหย ใช่ไหมคะ?
อา ใช่ค่ะ แล้วก็เรื่องการนวด นวดในตัวเราเนี่ย เขาไม่ได้นวดเราแรงนะ เราก็จะไม่ได้ อ รู้สึกว่า มันเจ็บปวด หรืออะไรอย่างเงี้ย ได้ค่ะ ได้ แล้วมันก็จะมีเพลงด้วย ก็ทำให้เรารู้สึก ผ่อนคลายได้เยอะเลย
โอ้โฮ เรา เราบอกเขาได้ ใช่ไหมคะ? แล้วอย่าง ค่ะ อ๋อ แล้วอย่างพวกกลิ่นเราเลือกเองได้ไหมคะ?